E a cabeça é só uma, né, e até como você comentou, né, eh, às vezes a gente pensa que é é muito mental, mas, eh, às vezes é físico também, né, igual você comentou da própria visão. Tem dia que eu chego no final do dia e eu tô realmente com a visão muito cansada e quando eu olho assim, eu até levo um susto, porque meus olhos estão vermelhos, assim, sabe.
Sim, claro. Si Sim. Sabe aquela coisa da psicologia: "Mente sã, corpo são também". É por aí. Então precisa. E assim, de preferência um um momento de yoga ou de meditação, uma coisa realmente de uma elevação espiritual, sabe. Sem celular.
Então Uhum, uhum. Sim. Uhum, uhum. Eh, <chuckles> eh, é um desafio, né, hoje em dia afastar das telas, né.
Preferência. Porque também é um desafio. Exatamente. Porque se você vai pra academia, aí você fala assim: “Olha, eu vou fazer um um cardio na esteira e olhando uma série”.
Uhum. Sim.
Ai, você continua com a visão ativa que já passou 8 horas ativa. É muito tempo.
Uhum. É. É verdade, com certeza.
Sabe, usar outros sentidos também.
Uhum, uhum.
Porque atualmente as pessoas estão esquecendo outros sentidos por conta do celular e das telas.
<laughs>
É, você está em uma fazendo uma esteira
É.
olha, olhando para fora na em uma janela, sabe, ou talvez conversando com alguém presencial.
Aham, aham. Sim.
Ou às vezes só pensando, limpando mesmo, sabe, fazendo um um detox assim, diário, da mesma forma que é um jejum intermitente, <chuckles> fazer um jejum de tela.
É, com certeza. Aham, aham. Aham. <laughs>